Guarda, ehm ce ne ho un paio diciamo di hobby che 2, 3 che tengo da insomma che da quando sono più ragazzino, che ormai è tanti anni che non lo sono più. <chuckles> Sì, ehm tornando anche, mhmm, al discorso prima del pranzo leggero, mi piace molto correre ehm
E Mh. Ti piacciono molto. Sì. Sì. Ah. Bello, quindi sei molto allenato, sei molto in forma con l'allenamento.
Ehm no, ero allenato, ehm, e ora diciamo che mi trascino sì.
E vabbè hai ripreso da poco quindi?
Sì, ho ripreso da poco perché ho avu avuto un po' un importante infortunio alla schiena, uhm quindi sono stato KO per un po' di tempo, cioè mi son dovuto operare, quindi ho fatto un paio d'anni un po' tosti.
Ah mi dispiace. Sì. Ah mamma mia, eh sì, quindi c'è voluto del tempo.
Sì, e ri ehm insomma, mhmm, riabituare poi l'organismo
Ma l'importante è che se hai va hai va tutto bene adesso, sei a posto, si è risolto?
Sì, sì relativamente relativamente dai, non son torno più quello di prima, diciamo così, però posso torn insomma, a fare un po' di cosette. Sì, sì, sì, sì, Poi ehm, magari ho abbandonato un altro dei miei hobby che era il calcio e ho quindi, ehm, ho l'ho abbandonato, ehm, sì, sì, un po' ehm, però comunque ora riesco finalmente a correre di nuovo e devo dirti che
Ah ok. Però puoi tornare a correre, puoi tornare a muoverti. Mh. Ah, pe sempre per problemi fisici. Mh, spiace. <chuckles> Ti piace, ma fa anche bene comunque. Ma dimmi una cosa: cosa cosa provi mentre mentre corri? Adrenalina credo. Si scioglie la tensione?
Sì, mi proprio mi dà Mhmm, mhmm, s sì, è più c sono proprio è soprattutto il dopo allora, ci sono varie fasi, no, c'è la fase dello sforzo che è che è fatica e però è anche uno scaricare lo stress della giornata, no?
Sì. Mh. Mh. Sì, tutti quelli che fanno sport, ehm, che adesso non sto facendo, mi dicono: "Sì, scarichi molto la tensione."
Sì sì, anche il s il sudare, la tossina, ti senti proprio un eliminare scorie non solo fisiche, ma anche insomma emotive un po'. E poi c'è il discorso ci sono c'è il discorso del del del battere il tuo tempo piuttosto che, mhmm, a volte, anche soltanto soprattutto agli inizi, quando ho ripreso, anche soltanto arrivare fino a un certo, anche fare che ne so, 3 chilometri senza fermarmi ehm, sì, sì, sì, sì. E poi c'è tutto il discorso finale delle endorfine che proprio ehm sì, è proprio sì, sì, una goduria, mhmm sì, proprio la proprio viscerale viscerale, perché poi dopo arrivi proprio la sera e sei quasi contento, mhmm, senza il quasi insomma, sei proprio rilassato, dormi meglio e
Sì, sì, sì, sì. Assolutamente. Certo. Mh, sì, sì, sì. A un certo punto sì, soddisfazione personale, diciamo, perché hai raggiunto un tuo obiettivo. Sì. Eh, che si sviluppano e quindi sono l'ormone del benessere, ti fanno provare benessere. Certo. <chuckles> Bella questa cosa assolutamente. Sei più rilassato comunque credo, cioè eh, bello, no, è bellissimo. Ma tu per quanto riesci a correre?
con tutto che